Ano eh, yung, di ba, kadalasan kasi ngayon, ah, meron pa nga rin piyesta dito sa lugar namin, medyo probinsya pa rin kasi ito ayun, ah, mga 3 araw siguro yung ano, piyesta. Oo yun. Oo yung mga pangalawang araw, ah, kadalasan yung marami talagang nagpupunta. Siguro ano mga mga laging niluluto dito yung mga do, yung may mga do sa ano parang, oo, sa dulo menudo, ayan, adobo. Pero yu yun lang yung 'pag sa'min naman kasi kaya medyo maraming pumupunta kasi wala kami gaanong gano'n na luto. Iba naman yung sa amin, may mga oo, kaya yung mga pinsan ko ayan, dito pumupunta 'pag aya 'pag nagsasawa na kasi halos lahat nung, ah, magkakapitbahay, di ba, puro pare-parehas lang, oo, iba-iba yung lasa parang ganon, oo, kaya naghahanda kami ng manok ganyan, ah, mga, ah, cordon blue ayan, mga kakaiba lang. <chuckles> Mahirap lang gawin, ayan pero mga ganun, ah, shanghai ayan di mawawala. Parang ang pinakapaborito nga nung mga kaibigan ko ayun eh, shanghai talaga.
Mm, mm, mm. Oo. Selebrasyon, oh, tagal. Oo. Mm. Dulo, menudo. Oo, oo, oo, oo. Mm. Ah, iba yung sa inyo. Oo. Lahat may do. Ah, oo. Ah, oo. Ah, iba pala yung sa inyo. Oo. Oh, ang sosyal. Oo. Yun lang. Ay, oo, yung Mm, tsaka eh, yung pwede mong ibulsa nalang 'no? <laughs> Ibubulsa mo, bulsa mo tapos uuwi ka na. <chuckles>
Hmm, oo. Ewan ko kung ano lang talaga, oo, parang palagi 'pag gusto 'pag birthday, ayan, 'pag, ah, kaarawan ko, oo ayan.
Shanghai 'no? Parang hindi siya nawawala sa handaan 'no? Laging nando'n.
Oo, yun talaga yung unang naubos. Sabi ko nga kayo na nga mag-ano mag prito nito. Oh, pagkatapos magprito wala wala na rin kasi pagkatapos kakainin na rin nila, wala na rin dadating sa lamesa. Oo, yun kadalasan naming ano <laughs> Hindi pa yun yung kadalasan naming, <chuckles> ah, pulutan ayan, 'pag kunyari oo, kasi 'pag mga may handaan talaga parang hindi nawawala sa'min dito sa tradisyon dito malapit sa'min talaga, kahit yung mga ibang kong kamag-anak parang ayan, tanghali pa lang nag-iinom na, parang ganun. <chuckles>
Oo, ay Oh. Ubos 'no. Hindi pa nakakarating ng lamesa. Ubos lang. Ay oo, yun talaga. Oo. Mm. Ah, buti nga hindi umaga eh, 'no?
Oo ayun, eh, ngayon kasi mainit eh, oo, saan.
Yung sa Yung piyesta diyan sa inyo, ah, kunyari di ba ang piyesta sabihin mo 3 days ang piyesta walang pasok non? walang pasok sa school walang trabaho? Oh.
Ah, oo, wala, wala talaga. Ah, sa mga eskuwelahan tapos yung mga yung may mga pasok siguro ayan nag nag, ah, fa-file nalang ng leave, ah, oo, ang maganda nga 'pag tumaon na weekend talaga siya eh, kasi talagang maraming bisita, oo. Oo, parang medyo buhay pa rin yung diwa nung piyesta, kaya yung mga taga ibang lugar na kamag-anak eh, dadalaw pa rin. Oo.
Oo. Ng leave ah, oo. Ma ma-e-enjoy mo 'no? Oo. Nandiya pumupunta-punta rin, in case yung 'pag pumupunta kasi kaming Pampanga isang araw lang talaga as in uwian lang so, hindi ko alam kung gaano katagal yung selebrasyon nila. 'Pag pumunta kami dun yung pinakaaraw lang ng piyesta tapos after nung ano uuwi na rin agad kaya
Oo. Oo yun, eh, yun nga lang.